Hello magandang hapon.
Magandang hapon din.
Mm, kamusta ka naman?
Ito, ah, nanood kakapanood ko lang ng ano, ng, balita sa ano
Oh.
sa Facebook.
Saan ba yan? O sa Facebook, ako rin eh, ako rin kanina na may napanood ako sa ano, sa Facebook kasi nga parang meron kasing balita na nagte-trending ngayon kaya palagi ko siyang nakikita.
Oo. Tama, tama, kumbaga kung
Nakita panood mo na rin mo ba yun, yung balita na yun?
Oo, nakita ko na rin yun kanina, kasi siguro eh, kung ano yung magva-viral eh, nakikita naman siguro natin lahat lahat yun 'di ba?
Mm. Mm, ja oo, lalo na yung babaeng motoblogger, 'di ba? Yung motoblogger na babae na nabalita na, nag-viral ngayon kasi nga sa insidente na in-upload niya na video na may road rage na kasama.
'Yun 'yung kagandahan ng social media, Oo nga, oo nga. Oo, tama, tama.
Mm.
Tama, kumbaga ano
Hmm.
Tsaka dahil ah, ano dahil ah, napag-usapan naman natin ang tungkol din diyan sa ano balita eh, may tanong nga pala ako sa'yo.
Mm. Oo, sige, sige.
Ano ang palagay mo sa epekto ng social media sa balita?
Ah, sa tingin ko malaking epekto 'yung social media sa balita, eh, bukod sa, ah dati kasi 'pag 'yung balita kailangan pa natin ng telebisyon para makanood ng balita, eh, di ba? Pero ngayon dahil mm, ngayon nasa gadget na natin o nasa cellphone na natin 'yung social media tapos may access na tayo mm, sa kamay na natin, so anumang oras, kung ano man may pangyayari na pinaka-latest minsan 'yung kung kung may naganap na paglindol o kaya naman may naganap na, ah, pumutok na bulkan, di ba, ah, nandiyan agad 'yung balita sa'yo na mana nalalaman mo agad 'yung mga nangyayari sa kapaligiran dahil din sa social media. Ikaw ba, sa tingin mo magan malaking epekto din talaga 'yung social media ano, balita? Mm.
Tama, tama, eh, ngayon nasa cellphone na. Kumbaga nasa kamay na lang natin, di ba? Tama, tama. Oo, tama, tama. Tama, tama. Tama. Siyempre, siyempre ano, ano, um, sa magandang banda, eh, mas mabilis 'yung ano, 'yung pagkalat ng impormasyon, di ba?
Mm, oo.
Kasi lalong-lalo na kapag may nakikita tayong 'yun nga, mga banggaan, di ba, tapos pino-post agad tapos nakikita natin agad kaka-post pa lang, di ba? Tsaka ano, tsaka hindi natin kailangan maghintay ng ano, ng TV sa news, di ba? 'Yun nga, sabi mo, di ba?
Oo. Mm. Totoo.
Tsaka, siyempre, hindi rin maiwasan ng ano ng negatibo dahil, eh, dahil nga kahit sino ang pwedeng mag-post, 'di ba?
Oo, minsan nga, 'di ba, shine-share na ng iba't iba na nag-she-share ng balita, mm. Oo, at saka minsan na yung balita, 'di natin alam kung totoo o hindi kasi, 'di ba, minsan, may mga balita na na-fi-filter, eh, tapos napipili lang nila yung kung anong gusto na lang ipakita. Kaya minsan, nababago yung opinyon ng mga tao, 'di ba? Pero sa tingin mo kaya, paano kaya naaapektuhan ng social media yung paraan natin sa pagtanggap o pag-intindi ng balita? Nagbago kaya? Kasi, 'di ba, dati, 'di ba, 'pag yung nanonood lang tayo sa TV, eh, don lang tayo nanonood ng balita, eh. Pero dahil nagkaroon na ng social media, paano kaya natin yung pagtanggap natin?
Tsaka, siyempre, la laganap din yung ano, yung mga fake news. Tama, tama. Oo. Oo nga. Yun nga, eh, yung pagtanggap natin una, naging 'yun nga, mas mabilis yung access natin sa balita, 'di ba?
Mm.
Kasi isang scroll mo lang, eh, ano ang dami na nating nababasa tungkol sa nangyayari sa mundo natin, 'di ba?
No o. Mm.
Tsaka ano rin siya, maganda din to, kasi updated tayo agad.
Mm.
'Di ba, tsaka ano, pero
Oo toto
Ah, tsaka dahil dito, ay ano, ah, parang nawawalan na rin tayo ng ano, ng lalim ng ano, ng pag-intindi natin, 'di ba? Minsan headline lang kasi yung binabasa natin, 'di ba?
Mm, oo. Kas Oo, totoo yan, 'di ba?
Tapos may opinyon na agad tayo.
Oh, 'di ba, dati, bu kada umaga bumibili pa tayo ng diaryo para lang makasagap ng balita, 'di ba. Pero ngayon, ah, parang pagkagising mo sa umaga, magbukas ka ng cellphone, nandiyan na yung balita sa harapan mo, 'di ba. Hindi man yun yung latest, pero marami na nga rin yung mga nag-aano nga rin sa TV ng balita. Sila na rin yung makikita mo sa Facebook, eh, 'di ba, ah, sa mga social media, kasi meron na rin silang mga live, kumbaga kahit hindi ka na manood sa TV, ah, mapapanood mo sila ng live sa cellphone mo, 'di ba, sa gadgets, sa mga social media platforms, kagaya ng YouTube ganun.
'Di ba kahit Oo, tama, tama. Tama, tama. Oo, tsaka Tama, tama. Tama. Oo tama, tama. Tsaka naalala mo dati na ano, na nung bata pa tayo, eh, hindi tayo'y hindi tayo interesado manood ng balita.
Mm. Hmm, totoo yan, oo lalo
'Di ba? Kasi kapag yung mga ano, magulang natin nanonood ng balita, eh, sabihin naman natin balita na naman, wala na bang iba, 'di ba? Eh, ngayon napakainteresado ko nga na sa balita eh. Kasi habang naghahapunan ako, nanonood ako ng balita.
<laughs> Oo totoo. Hmm, kasi parang Para bang at least alam mo man lang yung nangyayari sa kapaligiran natin, 'di ba?
Oo nga, kumbaga updated tayo 'di ba?
Tama, kasi minsan, may mga pagbabago pala hindi natin alam tapos, hindi tayo nabalitaan hindi hindi natin nalaman hmm, 'di ba?
Tama, tama.
Mm. Pero sa tingin mo hmm, mas mabil
Kumbaga ano na Yun nga halimbawa, ah, kapa
Hmm, sige.
nga dagdag ko pa halimbawa kapag hindi ka nanood ng balita tapos sinabi sa balita na uulan daw ng pera bukas, eh, paano ka makakapagaanan 'yan, eh, hindi ka nanonood ng balita 'di ba? <laughs>
Paano ka ma pa paano ka makakapaghanda ng planggana 'no? Ang dala-dala mo lang sarili mo yung damit mo nalang ipangsasalo mo eh, tapos yung iba may drum-drum silang nakala ano. <laughs> Mm. Paano kung tulog ka? Ayun ang mahirap oh, 'di ba? Mm.
Ah, oo, 'di ba? <laughs> Eh Buti nga lang, eh, makaabot ka pa, eh, ba what if naman nakatulog ka? Di ba? Oo.
Kaya nakakatuwa din na, ah, dahil sa social media napapabilis at saka madali din, at saka 'di ba, 'yung, 'pag yung balita kasi, ah, na pa depende naman sa pagtanggap natin sa balita, eh, kung halimbawa meron naman mga balitang mga good news din, kumbaga tumaas 'yung ekonomiya, bumaba yung presyo ng gasolina, depende 'yan, 'di ba? Hmm. Pero sa tingin mo ba, mas mabilis ba ang s sa social media ang pagkalat ng totoong balita o fake news? Bakit?
Sa Tama, tama. Oo, tama, tama. Oo nga, oo nga, napaka-good news talaga ng ganun. Ah, ano, ah Mas mabilis talaga ano kumalat ang so, ah, fake news sa social media kaysa sa totoong balita. Nakakalungkot nga lang isipin pero, 'yun talaga ang realidad nga rela realidad ngayon, 'di ba?
Hmm. Mm. Mm. Hmm, totoo naman.
Kasi ano, mas madalas kasi, mas catchy o, nakakagulat ang Faceboo fake news, 'di ba?
Mm, kasi minsan, sasabihin na ganito ganyan, o kaya naman may mga ine-endorsong mga produkto, tapos ginagamit yung mga mga kilalang personalidad yung kagaya ng mga kilalang doktor, oh kaya yun, tapos gina
Mm. Tama, tama. Tama, tama. Oo, sinabi sa sinasabi masarap daw tapos pagdating, eh, wala naman palang lasa. <chuckles>
Mm. Meron nga akong na na anong mga fake news naman, yung tungkol sa mga trabaho, nag-aano nagha-hire daw sila ng ganito ng ganyan pero, 'pag yung, 'pag nag ano ka nag-message ka sa kanila yun pala hindi naman pala totoo' hihingan ka nila ng pera bago ka makapagtrabaho yung gan ah, yung mga ganong tipo mga scam kumbaga, dahil din sa social media so mabilis talaga kumalat yan. Lalo na ngayon minsan 'di ba, an yung, mag-e eleksyon, maraming mga dummy accounts na naninira ng mga gantong pulitiko, at sisiraan si ganyang mga pulitiko tapos siyempre dahil yung iba naman naniniwala sa fake news, hindi nila alam, na naniniwala sila na na ganon talaga yung pulitiko na yan kahit sinisiraan lang siya, 'di ba?
'Di ba? Oh, marami. Mm, marami nga. Tama, tama. Mm. Oo. Oo tama tama. Tama, tama.
Mm. Ayan.
'Tsaka, ano, tsaka, marami talaga ano, lalong-lalo na yung mga mayayaman. Na nabalitaan mo ba yung mga Chinese na nagbabayad ng mga fake, ah, troll, ah, keyboard warrior dito sa ating bansa para makapagkalat ng, ano, mga fake news.
Totoo. Hmm. Makakapagkalat ng mga fake news, oo, 'di ba?
Oo, di ba?
Sobrang yun, ay ma isipin mo na lang, kung nag-hire sila ng mga isang daang tao, tapos paulit-ulit yung shine-share na balita, na fake news.
Oo, nga, eh. Kapag may nakikita nga akong ganon, tapos kinokomentan ko, "May hiring pa ba kayo? Pa-apply naman." <laughs>
Mm. <chuckles> Oh, di ba, parang kung hi kung iyong isang tao hindi siya mapanuri sa nakikita niya sa social media at hindi siya nagsasaliksik, kung totoo ba to o hindi 'di ba, ma mapapaniwala talaga, eh. Kasi meron tayong mga mamamayan na ano, eh, hindi naman sila tumitingin ng kung ano, eh, basta kung alam nila
Oo. Mm, tama, tama. Tsaka ngayon, eh, madali na lang sisihin yung ano, social media, lalong-lalo na kapag nag-share post lang yung isang tao o kaya nag-post. Kasi puwede mo na siyang ano, ah, suriin yung profile niya kung totoo ba ito o kaya dummy ba, 'di ba? Tsaka napakadali na lang ng ano na, ma-determine kung totoo ba ito o hindi, 'di ba?
Mm. Mm, totoo. Mm, ah, kasi di ba nga, ang problema nga sa atin, eh, mahina tayo sa mga reading comprehension, o kaya naman may mga video na pinapanood, hindi naman natin tinatapos, ganyan. Parang may sinimulan tayong video, akala natin iyon na yung totoo, yun pala pagdating sa dulo, hindi naman pala totoo, yung mga ganong tipo, 'di ba? Hmm. Mm, tapos, eh, pinakalat na natin na ganon, ganyan, yun pala hindi lang natin tinapos yung video, shinare na agad natin, iyon na agad yung akala natin, 'di ba? Um, dapat talaga, sobrang bilis talaga kung tutusin, mas mabilis kumalat yung fake news. Pero yung mga balita rin naman ang maganda sa kanila, updated ka rin sa mga balita, dahil 'pag sa social media, lalo na kung naka-follow ka dun sa mga, ah, channel na nagbabalita, kagaya ng ABS-CBN, GMA di ba, News 5, yan, 'pag naka-follow ka sa kanila. Ah, kung halimbawa kagaya nung nitong huling issue, yung paghuli kay ano, dating Pangulong Duterte, 'di ba, parang kaad kada iba ilang minuto, may update sa social media, eh, di ba? Kahit hindi ka na manood ng TV para mabalitaan kung anong nangyayari, pero dahil pinopost nila sa social media, nababasa na agad natin. Mm.
Oo, nga. Mm, tama, tama. Oo, nga, kumbaga prank lang pala, di ba? Oo, nga, tama, tama. Tama, tama. Oo, nga, eh. Oo. Oo, tama, tama. Duterte. Tama, tama. Tama, tama. Oo, nga, eh, tama, tama. Kumbaga, napakadali na lang.
Pero may pagkakataon ba na ano, na nagdu nag pagkakataon ba na nagduda ka sa mga nababasa mo sa social media tungkol sa balita, anong ginagawa mo 'pag ganon?
Oo. Ano, ano?
Meron bang pagkakataon na nagdududa ka sa nababasa mo sa social media na balita? Tapos anong ginagawa mo 'pag gano'n?
Ano-anong ta paulit. Ano yung?
Yung yung ano 'pag may pagkakataon ba na hindi ka naniniwala? Halimbawa may binalita tapos hindi ka na m mm.
Ah, oo nga, oo nga. Ano, ah, yun nga meron, madaming beses, lalong-lalo na ngayon na yung mga pulitiko, eh, panay yung mga ano sa
Mm. Mm.
ano panay yung mga ano sa social media, 'di ba?
Oo, totoo.
Tapos ano, taka, tsaka ano may nag yung yun nga, ah, isang beses kasi may nakita 'ko na ano, na post tungkol sa ano, sa yun nga, ah, yung ano? Ah, may is kilalang pulitiko na 'di umano'y nahuli daw sa ano, sa
Mm.
sa ano, anak ng pulitiko, na nahuli sa ano, sa droga.
Mm.
Tapos grabe yung comments kasi alam mo yung anak anak ng ano, DOJ natin dito sa Pilipinas, anak ni ‘di ba nabalitaan mo yun? Tapos ano, ang daming galit, daming nag-share, ‘di ba, pero nung binasa ko yung ano, tiningnan kong na ano, um
Oo. Oo. Kaya nga. Mm.
yung ebidensya, ah, yung post talaga, yung caption. Tapos ano, eh <clears throat> yung ginamit lang pala na ano, eh, ano pala, eh, luma na pala. Kumbaga paulit-ulit lang ni ano oo. Tsaka dapat din kasi ‘yan ano tuusin din natin, ‘di ba?
Lumang picture na pala yun, oo. Mm, kumbaga kasi. Min minsan din kasi minsan, nakakainis din manood ng balita kasi parang, pini-filter nila yung pini-filter nila yung gusto nilang ipakita. Minsan, ‘yan ‘di ba dati parang, kaya nga may isang istasyon na napaisara dahil na parang ang bias nga daw nung so nung media ‘di ba, parang gano'n. Mm, ‘di ba para kasing
Filtered. Tama, tama. Mm. Bias, oo. ‘Yan talaga yung dapat sa mga ganun. Kasi sa tingin ko mga ano sila, eh, mga bayaran din sila, ‘di ba?
Hmm, dahil sinuguro na may nakikinabang sila, ma ano, may pinoprotektahan silang tao, kaya gano’n ‘di ba? Kaya minsan nakakainis din, pero
Tama, tama. May inab may inaabangan nga akong balita, eh, yung ano, yung totoo totoo sana yun. Ba't yung gold, ah, money laundering, ayun, bagong ano, bagong issue na naman ‘di ba naki nabasa mo yun?
Mhm. Hmm. Oo, oo, totoo. Iyan, ‘pag iyan sum sumabog ‘yang balita na ‘yan, aabangan natin ‘yan lahat, ‘di ba.
Tapos Oo nga. 'Di pa binalita sa dito ‘di ba? Yung iba lang na ano, yung mga hindi bias nagbabalita, eh, yung mga malalaking ano, mga balita na kumpanya, hindi pa nila binabalita.
Mhm, oo. Oo, totoo.
'Di ba, kasi yun nga filtered.
Mm. Pero pero siguro ano, para ano, para matulungan naman ng social media na mas maging responsable yung mga tao sa pagbabahagi ng balita, siguro dapat, ah, naging masuri lang din yung bawat tao, 'no. Halimbawa ikaw, may dumaan na balita sa feed mo, ah, alam mo rin kung ano yung isi-share mo o kung ano, ibabahagi mo ba yung balita na yun, 'di ba?
Kaya na minsan nakaka nakababad trip. Oo.
Mm, pipiliin mo lang din tapos alam mo, kung alam mo yung totoong balita hindi naman sa pangkalahatan, eh, kahit yung mga nangyayari lang sa paligid natin, eh, eh, 'di ba. Kung halimbawa, ah, may nakita tayong aksidente na binalita na ano makakatulong din sa iba 'pag shi binahagi natin kasi, ah, malalaman agad ng mga publiko o kaya naman makakatawag agad ng tulong, 'di ba, parang gano'n.
Tama, tama. Tama, tama.
Mm.
Kumbaga ano talaga maaagapan, 'di ba?
Mhm. Kasi laking tulong ng social media sa'tin, eh, kasi iyan lang, eh, nandiyan na sa cellphone mo easy access na yan, eh, 'pag may nakita ka picturan mo, i-post mo, maibabahagi mo na agad sa iba, eh, 'di ba?
Mm. Tama, tama, kahit ano pa yang pangyayari na 'yan masaya ba o malungkot, eh, ah, social media na lahat, 'di ba?
Mm, Mm. Nakakatulong pa yun halimbawa 'di ba, may nag-aaway, malalaman mo pa kung sino talaga yung nagsimula o ano 'di ba, yung mga gano'ng tipo 'di ba, nakakatulong din sa pagresolba ng mga problema. Ayan. Uy, maraming salamat, ah. Mm.
Oo, tama, tama, ano talaga yung cause, ganyan. Tama, tama. At ayun, at ano maraming salamat. Ako din, ako din maraming salamat, marami akong napulot na aral dito. Paalam po.
Oh, sige, mm. Paalam sa'yo, mag-iingat ka.
Ikaw din.